كنت عايز أسألِك إزاي أثّرِت الهجرة على ممكن نقول على الهويّة العربية بتاعتِك أو هويّتِك المصرية وشعورِك برضه بالنسبة للوطن يعني؟
هاقول لك، أنا بقى لي فترة يعني مثلًا مش مهاجرة بقى لي كتير أوي، يعني بقى لي مثلًا 3 سنين، بس أهلي كانوا مستقرّين في البلد دي من قبلي مثلًا بسنتين أو حاجة. يعني أنا كنت بادرس في الجامعة، وفي نُص الجامعة وكده خلاص قرّرت إن هم قرّروا هم يستقرّوا، فأنا قُلت أخلّص باقي بقى الجامعة بتاعتي وبعدين أسافر لهم. ف
إمم. أيوه. آه. مش هينفع تقطعي دراستِك في النُص وتسافري فأنتِ هتتأخّري شوية عن الهجرة ديّة يعني.
بالضبط آه.
بقى لِك 3 سنين في المكان ده أع عادي ت تقولي لي أنتِ فين والّا؟
أكيد طبعًا. هو أنا في دولة أوروبية أنا في إيطاليا. بحُكم إن بابايا يعني شغّال هنا بقى له كتير يعني، بقى له سنين بقى له أكتر من 30 سنة مثلًا. بس كُنّا بنيجي أجازة بسيطة ونسافر. آه، يعني كان ممكن نيجي في السنة شهرين وننزل تاني مصر عادي. آآ لحد ما قرّرنا إن إحنا خلاص بقى خدوا قرار إن هم يستقرّوا، يعني كفاية مِرواح ومِجِي بقى آه، فقرّروا إن هم يستقرّوا بقى ونقعد هنا على طول. يعني أخويا برضه كان داخل إعدادي، فخلاص هو قرّر كمان يدخُل مدرسة هنا، وأخويا التاني برضه قرّر يدخُل الجامعة هنا، وأنا بقى اللي ما كانوش موافقين على دخولي الجامعة هنا، فقُلت خلاص هاكمّل بقى جامعتي مش مهم، مش هينفع أرجع أعيد من الأول يعني.
آه. إمم، ياه! 30 سنة! يستقرّوا في إيطاليا خلاص. إمم، أ آآ، طَب، إشمعنى أنتِ يعني؟ كله بيدخل عندِك إشمعنى أنتِ ال الم عشان يعني تكملي خلاص الدراسة اللي بدأتيها والّا الجامعة صعبة في إيطاليا والّا
لأ، هي مش صعبة خالص، بالعكس، بس هُم كانوا خايفين عليَّ أوي. فكرة إن أنا أصلًا جاية لسه البلد، آآ، يعني يُعتبر بقى جاية بشكل أساسي أو بشكل مستقر يعني، ما كُنتش بقى متعلمة اللغة، آه، كانت اللغة بالنسبة لي التعاملات الأساسية العادية، اللي هي في الشارع دي، حاجات بسيطة خالص، لإن يُعتبر باجي هنا شهرين فمش محتاجة أوي إن أنا أتعلم اللغة، وكنت على طول بقى باخرج مع والدي وأسرتي يعني، فكنا يُعتبر مقضّيينها خروجات.
آه، بتفرق طبعًا، أيوه. آه، فآمم، مش محتاجة آه، مش محتاجة اللغة الإيطالية ساعتها، لكن تفرق بقى لو جيتِ تعيشي أو ت تدرسي أو تشتغلي. طَب، آآ، سؤال هل ت ت تأجيل القرار إنِّك تروحي إيطاليا عشان الجامعة وكده، هل له علاقة بالعادات والتقاليد أو المنظور الديني والّا الموضوع خارج القصة دي؟
آه، بالضبط. جدًا، مش المنظور الديني، بس على العادات والتقاليد. يعني والدي كان خايف عليَّ أوي إن أنا جاية بلد آآ، غريبة عليَّ، وإن أنا كبنت برضه، بالنسبة له كان ده تفكير برضه، إن أنا بنت وإن أنا هيبقى خايف عليَّ أكتر إن أنا أتعامل مع مجتمع، مع ثقافة غير ثقافتنا، مع ناس مش بتتكلم اللغة بتاعتنا، مش بتتعامل زيّنا، ما عندهمش نفس التقاليد بتاعتنا دي. فكان بصراحة قلقانين بقى من الحتة دي جدًا، اللي هو بالضبط، فكانوا خايفين عليَّ زيادة عن اللزوم، وخصوصًا إن أنا كنت هابقى لوحدي، ما عنديش أي صحاب في البلد دي خالص يعني، فالموضوع كان هيبقى يعني خوف زيادة يعني.
آه. آه. مفهوم، مفهوم جدًا، آه، أ ك كأنه ال الصدمة الثقافية و وال والعادات المختلفة والمجتمع الم آآ، الغريب، ممكن نقول المُنفتح أو أيًا كان، مختلف على الأقل، الحاجات دي كلها أكيد والدِك كان بيفكر فيها كتير قبل ما أنتِ تيجي، ف
آه، وخصوصًا إن أنا كمان كنت محجبة، فكان هيبقى قلقان عليَّ مثلًا إن ممكن حد يتعامل معايا بشكل مختلف.
آه. ب مُلفتة للإنتباه.
بالضبط، آه، فكان هيبقى شايفني مختلفة عن الناس، فاللي هو قال إي: "لأ، أنا مش عايزِك تمرّي بالتجربة دي وخلاص، كملي جامعتِك عندِك براحتِك عادي وتعالي وقت ما تخلصي." فبصراحة
طَب بالنسبة للحجاب ده، آآ معلش إن أنا قاطعتِك، بس بالنسبة للحجاب ده، هل بيشكل لِك أي مشكلة دلوقتي في في إيطاليا والّا أمورِك تمام؟
خالص بجد، يعني أنا لما جيت قعدت فترة، أنا ما افتكرش إن أنا ولا مرة حد مثلًا كان بيعلق لي تعليق سخيف أو مثلًا حد كان بيبقى مثلًا عُنصري معايا شوية، بالعكس، الناس هنا جميلة جدًا، الناس هنا أصلًا باحس إن هي شبهنا، يعني ناس غلبانة كده بجد كن
إمم، ناس كتير بتقول إن الإيطاليين شبه المصريين فعلًا، إمم.
جدًا، هُم بيتكلموا كتير زيّنا بي ناس بتحب جدًا الناس المختلفة، بيحبوا الأطفال جدًا، يعني أنا أفتكر إن أنا كنت على طول بامشي مع بنت أختي، يُقفوا يسلموا عليها، وهُم أصلًا مش عارفينها، يقعدوا يشاور لها ويعملوا لها باي باي، كده. فهُم بجد ناس لطيفة جدًا.
إمم. إمم. آآ، لمّا لمّا بتدخلي café أو مكان كده، مش كله بيبُص عليكِ بسبب الطرحة أو بسبب مساحة ده ش عادي، هاه، ولا حد، عادي.
خالص. آه، وبعدين اتعودوا، لإن برضه في نسبة عرب مش قليلة خالص هنا في إيطاليا، فهُم اتعودوا عادي إن هُم يعيشوا ويتأقلموا مع الناس دي. بالعكس، يعني أنا أفتكر مرة كنت راكبة métro وواحدة كبيرة في السن إيطالية، علّقت لي وقالت لي، شكلِك حلو أوي وشكل الحجاب بتاعِك جميل وكده ولبسِك جميل. فاللي هو أنا انبسطت جدًا، فأنا بصراحة ما قابلنيش.
إمم. إمم. آه، يعني ب في حاجات جاية بالعكس كمان، إن الناس تُعجَب بالقصة و و وتفكر فيها أو تُعجَب بالشكل أو الStyle أو تحترم على الأقل الاختلاف ده يعني.
آه. بالضبط، فأنا ما اضطريتش بصراحة إن أنا أغيّر حاجة من لبسي أو شكلي عشان حد، بالعكس الناس كانت متقبلة ده جدًا، ما حدش ضايقني خالص، فأنا ما اضطريتش إن أنا أعمل حاجة مختلفة أو إن أنا أغيّر بقى من لبسي أو مثلًا من حجابي أو كل الحاجات دي عشان أعجب الناس، بالعكس، الناس كانت متقبلة ده جدًا يعني.
طَب أ جميل. إمم. جميل. طَب بالنسبة ل بما يعني ب على سيرة ال إيطاليا والطاليان، شُفتِ فيلم The God father؟
لأ، أنا بصراحة مش باتابع التلفزيون أصلًا، إيطالي أو برامج أو قنوات أو كل الحاجات دي، بابايا كان في الأول مُصمِّم إن هو يخلّينا نتفرّج على التلفزيون الإيطالي ونشوف بقى الأخبار الإيطالية وكل الحاجات دي، بس أنا بازهَق، هُم بيتكلّموا بسرعة جدًا وأنا أصلًا مش فاهمة، فأنا هأقعُد أعمل إيه، أنا هاتفرّج على صوَر فكنت باقلِب على طول.
إمم. آه. إمم. أيوه. أنتِ صح عملتِ إيه في ال3 سنين دي في اللغة، بقيتِ وصلتِ لفين معاهم؟
هاقول لك، أنا أول ما جيت آآ، قدِّمت على كورس في مدرسة كده إن إحنا نتعلّم اللغة الإيطالية، فقُلت خلاص، تمام، ماشي، لطيف وهاتعرّف على ناس مِنُّه وكده وهابدأ إن أنا أندمِج في المجتمع واحدة، واحدة يعني. بس رُحت الكورس وكانت الصدمة إن كُل الناس اللي معايا سِنّها كبير جدًا، وأصلًا ما فيش حد منهم إيطالي، ما بيعرفوش يتكلّموا إيطالي خالِص، كُلّنا ما بنتكلّمش إيطالي، والمدرس اللي معانا بيتعامل معانا إنجليزي وإيطالي في نفْس الوقت، بس إنجليزي أقل يعني، كان بيحاول على قد ما يقدَر إن الكلام جُوّه المَدرسة نفْسها إيطالي وبس، هتتعلّموا يعني هتتعلّموا، فكانوا ناس كبير
جميل. إمم. آه. أيوه. طيب وإيه النتيجة بقى؟ آه.
آه كانوا ناس كبيرة جدًا في السِّن من بلاد مختلِفة، البرازيل والهند، فاللي هو أصلًا إيه، ما كانش ما بيننا مثلًا تفاهُم أوي، ما كانش ما بيننا مثلًا حاجات مشترَكة عشان نتصاحب أو يبقى لينا علاقة ببعض، فاضطر الموضوع في الآخِر إن أنا فضِلت لوحدي عادي، باروح وباجي لوحدي، ما كانش عندي صحاب ولا أي حاجة، اتعلّمت اللغة آه وخلّصت لlevel معين دخَلت على اللي بعديه وحاليًا لسه فيه، يعني لسه باتعلّم فيها أصلًا كُل ده.
إمم. اللي هو يعني بتتكلمي كلام ال اليو اللي هو ال اللي هو ال إيه، الكلام اللي هو اليومي ده بتاع الأكْل والشُّرب والخروج وال آه عادي، آه كويس.
بالضبط آه، وزيادة شوية يعني، يعني مثلًا إيه، في الlevel اللي هو B واح يعني B1 اللي هو يعني برضه عدّيت 3 مستويات، فحسّيت إن أنا تمام يعني لسه باتأقلم يعني. بس مشكلتي كُلّها في المُمارسة، إن أنا ما عنديش حد أتكلّم معاه، حتى عندي في البيت كُلّهم بيتكلّموا عربي مش عايزين يدخّلوا الإيطالي في البيت، عشان عندي أخويا هو لسه في إعدادي مش عايزينه، يعني هو دلوقتي في تالتة إعدادي آخر سَنة آآ، هو الإعدادي هنا آآ، هو دخَل عاد سَنة يعني عشان يرجَع يدخُل من الأول فهو قعَد شوية، قعَد سَنة تد تجريبيّة كده.
إمم. لا حلو جدًا، آه. آه. مفهوم أيوه. أيوه.
فهو آآ، العربي بتاعه برضه مش عايزينه ينساه، بالعكس فهُم طُول الوقت في البيت بيتكلّموا عربي.
يُعتبر ده زي تحدّي موجود في العيلة بالنسبة لأصغر ده أصغر واحد اللي في تالتة إعدادي؟
بالضبط. آه، ده أصغر واحد ده. فالموضوع هنا في البيت يعني مختلف شويّة، إن هم لأ مش عايزين يدّخلوا إيطالي في البيت، كفاية إن هم بيتعاملوا برّه. طَب يا جماعة أنا عايزة أتعلم، هاتعلم مع مين وما عنديش صحاب فمحتاجة أمارس اللغة؟
آه. طيب أنتِ أنتِ محتاجة اللغة دي في إيه دلوقتي يعني؟
محتاجاها إن أنا بجد، أنا عايزة أشتغل، أنا بقى لي فترة كبيرة قاعدة ما باشتغلش خالص، حتّى ج دورت في كذا مكان على شغل، الموضوع صعب جدًا، ما فيش حد بيشتغل بشهادته هنا خالص، مش مُعتَرف بيها، هنا بيعترفوا أكتر بالخبرة عن الشهادة العلمية وكمان
إمم. إمم. المهارات والخبرات والقدرات اللي عندك وكده.
جدًا آه، لازم يبقى عندي مهارات معيّنة، لازم أبقى شاطرة في حاجات معيّنة، لازم جدًا إن أنا أبقى برضو في معظم الوظايف اللي أنا كنت بأقدم عليها، إن أنا يبقى عندي آآ شه يعني عندي رخصة قيادة. اتعلمت برضو رخصة القيادة، لأن ليها امتحان كبير وبتحتاج مذاكرة كبيرة جدًا، فهنا في حاجات مختلفة أوي. لا لأ مش زي مصر خالص، هنا أنا قعدت أدرس رخصة القيادة دي 6 شهور ودخلت مدرسة عشان أتعلم، عشان برضو بتقدمي كذا امتحان، برضو بيبقى في كذا امتحان إنّك تخلصي كذا ساعة معيّنة من القيادة العملي، فالموضوع هنا على كبير شويّة.
آه. آه م مش زي في مصر، آه. الموضوع امم. امم، أيوه، أيوه. طيب أنتِ كده ماشية في الطَّريق ل لإنِّك تتوظّفي، والّا لِسَّه الموضوع بعيد؟
والله دورت على كذا حاجة، بس بابايا في الآخر أصلًا كان بيقفل الموضوع تمامًا، لإن هو كان بيقعد يقولي إن هو شايف إن هي لأ، مش مُناسبة، وأنتِ كده، كده مش محتاجة الشُغل في حاجة، وأنتِ كده، كده إيه أنا مسؤول عنِك، أنتِ مش محتاجة تصرفي في حاجة مُعينة، فهو كان دايمًا بيقفلها لي، لإن برضه أنا كنت باختار وظايف مُعينة، اللي ينفع إن أنا أتقبل فيها وإن أنا أشتغل فيها، وما كانتش مُناسبة خالص لدراستي، ولا ليها علاقة بيها خالص يعني.
إمم. أيوه، طب بالنسبة لِك موضوع الجواز هيبقى عامل إزَّاي؟ يعني العريس هيبقى إزَّاي؟ مصري عايش في إيطاليا، والّا هد ما هييجي حد من مصر والّا هيبقى إزَّاي في قصِّتِك أنتِ؟
والله هنا بما إن أنا أصلًا ما باخرجش لوحدي، ما فيش حد أصلًا يعني ممكن يبقى في آه، فما فيش أمل في الحتة دي خالص، يعني ما فيش أصلًا عرب يعني قريبين مننا أوي فاهم قصدي؟ ب
محدِّش هيشُوفِك أصلًا. <laughs> امم، أيوه، يبقى كده هيبقى من مصر يعني؟
يع آه، إن شاء الله مُمكن ليه لأ، يعني.
امم، آه، آه. آآ، آآ طيِّب إيه التَّحدِّيات اللي بتواجهكم كأسرة، يعني خصوصًا مع ال مع ممكن ممكن يكون أكبر تَحدِّي مع الشاب اللي في تالتة أعدادي، هل في فعلًا مواقف اتعرّض لها، مثلًا انفتاح، ثقافة مُعيَّنة كذا، آآ شاف حاجات أصحابُه بيعملوها عايز يعملها، والّا الدنيا ماشية تمام معاكُم والّا الأمور ماشية إزَّاي؟
والله الفكرة كُلَّها آه، آآ في الصّحاب اللي هو بيتعرَّف عليهم مثلًا، المدرسة نفسها، الجيل بتاعُه في المدرسة بيتعاملوا إزاي، ف في حاجات كتير أوي مُباحة ليهم، هو برضو بيبقى عايز يجرَّبها، وبرضو بيبقى عايز يتعامل مع الناس دي، يبقى عايز يعمل زيهم، فممكن نبقى مثلًا إيه مُسيطرين أو مُقَّيَّدين أوي في الحِتَّة دي، ممكن الحِتَّة دي اللي بتبقى مسبِّبة أزمة أو مشاكل شويَّة في بعض الأوقات يعني.
إمم. أيوه، بالضبط. امم، يحصل شوية نزاع كده، دي كمان فترة مراهقة فبيبقى شايف إن هو صح ومن حقُه وكذا
جدًا. آه. بالضبط، وفكرة إن الصُحاب نفسهم، أو الدَّايرة نفسها كُلُّهم أجانب عنه عندهم ثقافات مختلفة، بيتعاملوا بطريقة مختلفة مُناسباتهُم مختلفة، فالموضوع بيبقى صعب إن هو يتأقلم برضو عليه.
أيوه، ال ال ال اللغة العربية ليها وجود خارج المنزل، مثلًا في مؤسسة، في مسجد في أي مكان بت بتتكلم امم.
آه. في زي مركز كده ثقافي برضو في مدينة مُعيَّنة، بيجمّع بقى العرب كُلُّهم اللي موجودين في البلد، أو الجالية العربية عامَّةً في البلد في المناسبات بقى، ممكن مثلًا يعلِّمهم دروس دين، ممكن مثلًا يحفّظ الأطفال قرآن، ممكن مثلًا يجمّع يبقى في مثلًا صلوات العيد بتبقى فيه، آآ رمضان والتَّراويح الحاجات دي كُلَّها يعني.
إمم. أيوه. آآ بتسافروا له ده، يعني لازم تسافروا له؟ ف أنتِ قُلتِ في مدينة معيّنة كأنّه في سف آه، طب في مسجد في ال في المدينة اللي أنتم فيها؟
آه. بيحتاج مثلًا مسافة في بس اللي هو ما فيهوش عرب، هو مقتصر أكتر يعني اللي عاملين المسجد نفْسه من بلد مختلفة، من السنغال فدُول يعتبروا الموجودين في ال في المسجد، فمش بيتكلّموا مثلًا يقعدوا يقولوا خطبة باللغة العربيّة آه، فالموضوع بيبقى صعب شويّة يعني.
آه، افارقة آه. عربي آه. إمم. إمم. طيّب بالنسبة للعادات والتقاليد الأخف شويّة، اللي هي الأكل والشرب واللبس والحاجات دي، أنتِ عاملة إيه في إيطاليا والأسرة عاملة إيه؟
لأ أنا مامتي مشْيِت من مصر وجابت لنا مصر هنا في البيت عادي. يعني بتعمل كل الأكل المصري، اللي هو ما ما فكّرناش إن إحنا نجرّب ف
<laughs> ش مش ممكن، لأ مش ممكن يعني في محشي بيتعمل عندكم؟
آه. كُل الأكل المصري بيتعمل عندنا، من المحشي للكشري للفتة حتّى الفتة بتاعة العيد برضو بتتعمل عندنا عادي، فاللي هو آه، فاللي هي لأ هي زي ما بيقول إيه، أنت تقدر تنتزع شخص من البلد بس ما تقدرش تنتزع البلد من الشخص، فهي في كل حاجة، يعني تعمل بقى الأكل كُلّه والأكلات كُلّها المصريّة العربيّة عادي اللي إحنا متعودين عليها، حتّى لو في حاجة ممكن تبقى صعبة شويّة تدوّر على المكونات بتاعتها وتعملها، يعني مثلًا الطعمية دي صعب جدًا إن هي تلاقيها هنا، تقعد تدوّر على الحاجات على وصفة عجينة الطعمية نفْسها، وتقعد تعملها وتقليها هنا في البيت عادي. عملتها عادي جدًا بتعمل كُل حاجة. آه، حتّى مامتي مثلًا فيها حتّة كده اللي هو اللي بتبقى موجودة في مصر شويّة حتّة مثلًا الجيران، إن مثلًا إيه تعمل أكل للجيران لو عملت حاجة حلوة أو كده آه، إحنا جيرانّا أصلًا مش من نفْس البلد خالص من بلد غريبة جدًا علينا عادي، لمّا تعمل حاجة في العيد مثلًا بتعملنا برضو ح أكل العيد اللي هو كحك العيد والحاجات اللطيفة بتاعة العيد دي كُلّها، تودّي لهم بقى، آه.
<laughs> ياه! إمم. <laughs> إمم. أيوه. وعملتها فعلًا؟ و وجات قريبة؟ إمم، تديّهم حاجة أو كده آه. آه. <laughs> آه. تبعت لهم برضو، هُم منين جيرانكم منين؟ شكلهم مش إيطاليين يعني، آه، آه.
من الهند. فتعمل لهم علبة كده فيها كحك وبتيفور وبسكوت والحاجات دي كلّها وتودّي لهم، فالناس تبدأ تحس اللي هو لأ تحس بألفة، الناس تبدأ تتعامل معانا بطريقة لطيفة.
طيّب طيّب وإيطاليا بقى إيطاليا بقى اللي هو المكرونة الإسباجيتي والبيتزا الإيطالي والمعجّنات والحاجات ديّة جر جرّبتِ الحاجات دي والّا؟
آه. آه لأ، لأ، جرّبت كل حاجة تقريبًا، بس مثلًا إيه في الأوّل مثلًا كنت باشوف أجرّب كنت عايزة أجرّب أكلات جديدة عليَّ، عادي بناكل الحاجات دي برضو بس مش طول الوقت، يعني مثلًا ممكن آه لو خرجنا أكلنا مَرّة برّه كُلّنا مع بعض، مثلًا لو أنا خرجت مع إخواتي ناكل سوا برّه، فعادي لأ ما عندناش مشكلة إن إحنا نجرّب كُل حاجة.
أيوه. آآ، عمومًا أنتِ زهقانة زعلانة، والّا مبسوطة عادي وهتتأقلمي والدنيا تمام؟
والله الفكرة بس الشُّعور بالوحدة عامَّةً، فكرة مثلًا إيه، اللي هو إحساس لمّا بتبقى خلاص خلَّصت حياتك في بلد مُعيَّنة، وعملت صحاب، درست وخلاص وبقى ليك هويَّة في البلد دي، وتيجي بقى بلد تانية تبدأ من الأول تاني، تبدأ من الصِّفر، آه، تبدأ تشوف بقى ت ت ت تكوّن صحاب، تبدأ تشوف بقى لو هتبدأ تدوَّر على حياة مهنيَّة مُعيَّنة، لو مثلًا ما نفعش الحياة المهنيَّة هتبدأ تدوَّر على دراسة، فهتبدأ من الصفر، تبدأ تبني نفسك من الأول تاني. فالموضوع هنا الصُّعُوبة في الموضوع ده يعني.
إمم، كُلّ حاجة آه. من الصفر، آه. إمم. لو القرار في إيدِك، وما فيش أي مُعطيات تانية غير إنِّك بس الحاجة اللي أنتِ تحبيها، هل ترجعي مصر والّا هتفضلي في إيطاليا؟
والله هو الموضوع صعب في الحاجتين؛ إن هنا أهلي وهناك صحابي، ففكرة إن أنا أوازن ما بين الإتنين، الموضوع بيبقى صعب جدًا عليّا يعني، لازم الإتنين يتجمَّعوا في نفس الموضوع، عشان أحِسّ إن أنا مُنتمية للمكان عشان أحِسّ إن ده فعلًا وطن، ما هو الوطن هيبقى فيه أهل وصحاب، جيرة الحاجات دي كُلَّها.
آه. فعلًا. آه. آه، أ الأشخاص هُم أهم من الأرض يعني.
بصراحة يعني أحيانًا آه، وأحيانًا الأرض برضه نفسها بتوحشني، بابقى عايزة أرُوحها، عايزة أزُور الأماكن اللي فيها، فأنا باحبها يعني.
جميل جدًا. أنا عايز أقول لِك إن أنا استمتعت أوي، واتبسطت بالكلام معاكِ جدًا.
أنا كمان استمتعت جدًا بجدّ. العفو، لا شكر على واجب.